ครับ ก็เอาจริง ๆ มี เสพข่าวจนแบบล้า จนแบบว่า คือบางครั้งก็มัน มันเพลินด้วย เพราะว่าทุกวันเนี้ย หลอก ตรง ๆ นะครับว่า บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้ที่แบบว่าดูข่าวสาร ดูอะไรเงี้ย ใช่ไหมครับ แต่ในนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีการที่เราเสพพวก เขาเรียกว่า อ่า ข่าวบันเทิง หรือว่าอาจจะเป็นข่าวสารนี่แหละ ที่เราต้องการรู้ อ เบื้องลึก อะไรอย่างเงี้ยว่า เออ ใครเป็นอะไรยังไง ใช่ไหม ศึกษาต่อไปแบบสืบไปเรื่อย ๆ เรื่อย ๆ กลายเป็นว่าเราลืมตัวว่า เราอะดูนานเกิน พอเราดูนานเกินเนี่ย มันกลายเป็นว่า บางทีเนี่ยใช้โทรศัพท์ที 2-3 ชั่วโมงนะครับ โดยที่ไม่รู้ตัว แบบนี้ก็ไม่ดีครับ อา
อือฮึ อ๋อ อื้อฮือ อือฮึ อืม อือฮึ ค่ะ เป็นไงคะ? อืม โอ้โฮ อา เหรอคะ? เหรอ? อา แล้ว ส อย่างเงี้ยค่ะ เวลาที่คุณน่ะ ดูโทรศัพท์ 2-3 ชั่วโมงอะ มักจะเป็นช่วงเวลาไหนเหรอคะ? เป็นช่วงก่อนนอนไหมคะ หรือว่ายังไงอะคะ? อือฮึ
ใช่ ก็มีทั้งก่อน นอน ช่วงเวลาแบบ คืออาจจะเป็นช่วงเย็น อะไรงี้ด้วยนะ บางครั้งอะก็เป็นนะครับ อืม แบบนั้นเลยครับ อา ก็มันเนี่ย มัน อือฮึ ถามได้เลยครับ
อือ อื้อฮือ อืม โอ้โฮ แล้วอย่างเงี้ย อืม ๆ ค่ะ แล้วอย่างเงี้ย มันไม่ มันไม่ล้าจนเกินไปเหรอคะ? ใช้เวลาถึง 2-3 ชั่วโมง อย่างเงี้ยค่ะ อืม
ล้ามากเลยครับ บอกตรง ๆ นะครับว่าล้า แต่เราอะไม่รู้ตัว
อ๋อ อืม แล้วทำไงคะ? อืม ๆ อ๋อ ไม่รู้ตัว
เราจะมารู้ตัวอีกที ใช่ เราจะมารู้ตัวอีกทีเนี่ย ตอนที่แบบว่า คือเหมือนกับว่าเราหยุดเล่นแล้วอะ แล้วเราเบลอ ครับ ใช่ ๆ อา แบบนั้นเลย
ค่ะ อ๋อ อ้อ เหรอคะ? แล้วเบลอ แล้วทำไง แบบว่าไปหากิจกรรมอย่างอื่นทำ อย่างเช่น เล่นกีฬา หรือว่าอาจจะนอนพัก หรือว่าอะไรยังไงเหรอคะ? อือฮึ
บางทีปวดหัวเลยนะครับ อาจจะต้องนอนพักนะครับ ใช่ จะไป เล่นกีฬาเนี่ย ก็ยากเหมือนกันนะครับ บอกตรง ๆ เลยครับ อืม ก็อาจจะเนี่ยแหละครับ ต้องคอยดูตัวเอง คอยสังเกตตัวเองด้วยเนาะ ไม่ให้แบบพวกเนี้ยมากเกินไป อะไรแบบเนี้ยครับ อือฮึ
เหรอคะ? อ๋อ อือฮึ อืม เออ อืม เออ แล้วมีบ้างไหมคะ? แบบว่าบางคนเนาะ อาจจะติดซีร่งซีรีส์ อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ดูเพลินเนี่ยค่ะ ไม่สามารถจัดการเวลาได้ค่ะ แล้วสำหรับคุณอะ เป็นยังไงบ้างเหรอคะ แบบเนี้ยอะค่ะ?
ครับ ก็คือใน ในเรื่องของการติด ซีรีส์เนี่ยนะครับ โดย ก็ ก็เคยเป็น เคยเป็นนะครับ แบบติดหนัก ๆ เลย ก็ คือ อ้าว ครับ
อืม เหรอคะ? อือฮึ ดูกี่ชั่วโมงคะ หนัก ๆ เนี่ย? อือ
หนัก ๆ นะครับ ผมดูทั้งคืนจนเช้าอีกวันหนึ่ง อะไรงี้เลยนะครับ โอ้โฮ
ยี่สิบสี่ ชั่วโมงหรือเปล่า คะ?
เคย เคยดูแบบว่า 3 วัน ตอนสมัยมหาลัยครับ 3 วันติดต่อกัน ใช่ครับ
อุ๊ย! จริงเหรอคะ? ไม่นอนเลยเหรอ? อ อืม